Alam mo dito sa'min, ang dami-dami ditong mga, ah, baboy, manok, tapos may aso pa, may pusa pa kami. Naku, lahat na yata ng ano, alam mo yun, so, ang ingay minsan lalo na kapag nanganganak yung baboy hindi ako makatulog, ganun, yan. So, minsan meron akong mga gustong tapusin na palabas, hindi ko matapos-tapos kasi, it's either, may pupuntang makukulit na bata, mag-iingay yung mga manok, madi-distract ako, o kaya, um, may pupuntang mga tao dito. Kasi dito sa'min madaming mga ano, yung nag-aalok ng mga sabon, sa Hortaleza, yung mga hindi nabenta, may mga ganun. Makukulit kasi yung mga yun, kasi yung mama ko, 'no, mahilig bumili noon, nung nabubuhay pa siya. Mahilig siyang bumili ng mga sabon, ng mga panlaba, 'pag ganun, dun. So, mga tao tuloy pumupunta dito ganyan. Tapos eto pang bahay namin eh, mas maganda kasi 'pag nakabukas siya, wala kasing aircon yung sala namin, ang may aircon lang yung kuwarto. So, dahil mainit binubuksan namin bintana, pinto, ngayon yung mga bata, pasok ng pasok. So, kapag ano, ayoko namang manood dun sa kuwarto ko kasi 'pag nandun ako nakakatulog naman ako, 'pag nakahiga.
<chuckles> Oo. <chuckles> Oo. Oo. <chuckles> Oo, oo. Mm. Mm. Oo.
O kaya inaantok ako, ganon. Parang sinisignal ng utak ko matulog ka, matulog ka, ganyan. So dun talaga ako sa sala, eh, kaya lang, minsan pagka nag-iingay yung mga bata nag-aaway, nagaganyan, naiinis ako kasi hindi ko mapan matuloy-tuloy yung pinapanood ko. Ang daming distraction, so, ayun. Paano kaya maiwasan yung ano, yung inis ko, o maiiwasan ko ba yun, o paano ko ba ano, ma maalis yung yung feeling na pang nadi-distract ako?
Mm. <laughs> Mm, ang hirap naman ng nasa ganyang sitwasyon no? Yung may gusto kang panoorin pero ang iingay ng mga hayop <chuckles> no? Oo pero
Oo.
may room ba sa bahay niyo na kung sina yung halimbawa parang male-lessen yung noise? May ganun bang area diyan sa loob ng bahay or wala naman?
Ah, meron naman. Kaya lang kung minsan dun nag-tatrabaho yung ate ko. Ayoko naman manggulo di ba? Kaya naghahanap na lang ako.
Mm. Oo. Mm mm, kung gusto mo namang tapusin yung isang palabas baka na pwede ka namang mag headphone. Para sa gayon ay hmm lag maririnig mo. Naka-focus ka sa pinapakinggan mo. Na-try mo yun?
Um, actually oo. Kaya lang nasira kasi yung headphone ko. Tapos ewan ko ba ba't hindi ako bumibili ulit siguro ta-try ko na lang din mag-hanap ng headphone. Ah, kasing alam mo hindi ako masyadong techy. Yung nabili ko kasi nun yung wireless. Tapos hindi ko alam kung anu-anong pinag-gagawa ko parang na ano nasira, hindi siya nasira eh parang sabog-sabog siya pag pinapakinggan. So inaayos-ayos ko hin napikon ako hindi ko na nagamit. Tapos hanggang mga bata na nakasira. Siguro bibilhin ko na lang yung may wire. Ayun.
Mm. Oo. Mm. Oh, oo. 'Yon, 'yon ang puwede mong gawin. Bili ka nalang para sa gano'n ay kahit na maraming tilaok ng mga hayop, yung mga baboy, at least focus ka pa rin, napapakinggan mo pa rin at naiintindihan mo pa rin yung pinapanood mo. And aside nga diyan sa distraction, may pa ba may ipa may iba pa bang nakaka distract sa'yo? Na kinakainisan mo?
Um. Yung ano, mga kasi yung ano ko hindi bayad, minsan. Minsan kasi sa mga ano ko, nanonood ng YouTube ganiyan, may mga tinatapos akong mga series, yung mga uploaded na.
Mm. Oo. Oo, oo. Oo.
Ah, subscription, ay gano'n. Ay, subscription, yung mga advertisement, ang haba, kasi may advertisement ngayon yung hindi mo siya ma-si-skip, 'di ba? Papanoodin mo muna siya, tapos yung pangalawa 'yon yung puwede mong ma-skip.
Advertis oo. <clears throat> Mm. Oo. Mm. Oo. Hindi talaga maiiwasan 'no? Na lumabas yung mga 'yon. Parang common na 'yon na lumalabas sa F. Ay, sa, I mean sa YouTube. Kapag na nag-you-YouTube ka, mm.
Mm. Oo.
Siguro ano, 'no
Ayoko naman magbayad, <chuckles> mag-subscribe, mahal na two hundred fifty na, dati 150 lang.
Oo, oo. Oo, oo. Kaya, pagtiyagaan mo na lang muna yung free 'no, kahit na may mga ads, i-skip-skip mo nalang. <chuckles> Kailangan mo ng tiyaga na lang, oo. So, aside from diyan mayro'n pa bang mga naka nakakainis na distraction sayo?
<laughs> Oo. Oo, totoo yan. Ano 'pag may nag-uutos o kaya may humihingi ng tulong. Kasi minsan yung ano ko nag-uutos sila sa 'kin na ano puwedeng paabot ng ganito, paabot ng ganyan. Eh, 'di ba 'pag nakahiga ka tapos nanonood kayo nakaupo ka, tapos inutusan ka, nakakapikon. Pa "Ano ba yan!" mapapasigaw kang gano'n. "Andiyan naman kayo, kunin niyo na lang" ayan yung mga ano isa sa pinaka-kinaiinisan ko.
Sa pagpapahinga mo? <chuckles> Mhm. Oh, oo. Oo, tama ka naman 'no. Yung bang nanonood ka tapos biglang may mag-uutos sa 'yo 'no? Madid ma kumbaga yung momentum mo is maka-cut, 'di ba?
Oo, totoo 'yan. Masyadong ano.
Oo. Mm. Tama nga naman. So para hindi ma-cut siguro ang may mai-su-suggest ko sa'yo is ano, oh, sabihan mo sila puwede mong pagsabihan na baka kung maaari dahil time kong magpahinga baka, 'yu 'yung iba na lang kung may mga tao ibang tao pa sa bahay ninyo and hindi naman gaanong importante, baka pwede mong sabihin na 'yung iba na members of family member ng pamilya niyo ang pwedeng utusan para sa gayon ay makapagpahinga ka ng isang oras, mapanood mo 'yung gusto mong panoorin nang walang nakaka-distract, hindi ba? Na-try mo 'yung ganon? 'Yung napagsabihan sila?
Mm. 'Yun nga eh. Oo. Kaso nakakalimutan din eh, ganon talaga eh. Kaya nga sabi sab sinasabi nila sa'kin, doon ka sa sementeryo tahimik dun. <chuckles> Ginaganon ako kaya sabi nila dun mag di sa coffee shop ka manood nang walang naggugulo sa'yo. Ta's sabi ko ano puwede naman sa coffee shop kaya lang ga gagastos pa ako minsan tinatamad kasi ako maligo eh, ayoko naman lumabas na losyang ako. Kaya sa bahay na lang din ako minsan nanonood.
Mm. Oo. Oh, oo okey, oo puwede mong gawin yun pagsabihan sila or di kaya punta ka sa kuwarto mo mag-lock ka dun para kahit katok sila <chuckles> ng katok at least hin hindi ka mdi-distract. <chuckles> Puwede bang ganon, nasubukan mo yun?
Um, oo, kung minsan na ta-ry ko din 'yon 'pag wala 'yong ate ko actually nagagawa ko 'yon kasi nagwo-work siya sa umaga, ako sa gabi. So, kapag ka halimbawa ano, Sabado ng umaga tulog ako nun siya nandoon sa sala, ah, gabi pa ako makakanood no'n, eh, nandoon siya ayoko nadi-distract kasi ako do'n, eh, minsan kasi dami niyang kausap sa phone, um, minsan hindi bukod kasi sa work niya may sideline niya professor. So, ang dami niya ding ano minsan kahit gabi may online, ah, meeting sila ng mga teachers professor na pala yun pag ganon, kasi college na may mga ganong bagay. So nadi-distract ako, eh, ayoko pa naman ng maingay hindi pa naman yun nag-aano naghe-headset kaya nakinuno nakikinig ano talagang sumasabog yung tunog ng speaker niya.
Mm. Hmm, mm. Mm. Oo. Oo. Oh. Mm. Oo, tama. Oo. Siguro din ano, 'no? Pwedeng tiyempuhan mo 'yung 'yung oras na hindi siya nagwo-work. Para sa gayon ay tahimik, punta ka sa kwarto niya. Nasubukan mo 'yung gano'n? Ikaw na lang kaya ang mag-adjust? Tiyempuhan mo 'yung 'yung oras na hindi siya nagtra-trabaho para ikaw naman ang makapagpahinga, 'di ba?
Kung hanap Mm, tama nga naman. May point ka dun. Kasi talagang hindi ako makakapasok dun kapag nandun na siya eh. Hindi na talaga din siya nag-ano.
<laughs> Mm.
Sabagay.
Oo. Oo, tsaka, sa oo, tsaka I think 'yung mga manok, morning na, 'no? Na-try mong 'yung oras ng hatinggabi manood, magpa em, kung gusto mong manood?
Tama nga naman. Ay, oo. Minsan
Para para sa gayon ay parang ano, silent.
mm, nagagawa ko yan. Kaya lang sa sobrang haba naman hindi ko naman natatapos. Kasi kinaumagahan umagahan na, maingay na. Tapos minsan inaantok na din ako. Pero one-time nagawa ko 'yan, 'yung parang almost ano, more than 12 hours akong gising noong gabi na 'yon. Natapos ko kasi maiksi lang. Depende lang din sa haba nung pinapanood ko, minsan kasi may up to 14 pa kaya natatagalan.
O, ah Ah. Hmm mm, oo nga no? Kaya yun. Tsaka m pwede a ang gusto mo ba ay tuloy-tuloy yung pagpa pa yung panonood mo yung walang cut? Yun ba ang ano gusto mo?
Mm. Opo.
Oo. Kaso sa s oo. Kaso sa sitwasyon mo hindi na mo pwedeng gawin yun no? Kaya talagang cut-cut na lang ang panonood mo, tiyempohan mo Oo ti <chuckles> timing timingan mo yung yung time na walang distraction, walang mga naririnig na tunog ng hayop. Oo.
Ganun nga. Oo. Hmm. Ah sige papara-paraanan ko na lang. At kung halimbawa meron akong sobrang pera alam mo ba gagawin ko? Talagang magbu-book talaga ako sa Tagaytay, o kaya sa Baguio. Tapos dun ko papanoorin ang isang buong araw. Wala talaga sakin makaka-distract. <chuckles>
Mm. Oo. True, oo. Pwede kang magbaka pumunta sa ibang sa ibang places no? Kung kung kaya naman ng bulsa and kaya naman ng pisikal na katawan na pumunta ng ibang lugar para mag mag-relax okey na okey yun. Or di kaya sa sine kung andon naman yung pinapanood mo di ba?
Hmm. 'Nga no? <chuckles> Ku at hindi kung movies lang naman, sine nalang no. Kasi 2 hours lang naman yun.
Di ba? Oo. Oo. 'Yun.
Ayun. Thank you pala sa pakikinig sa'kin. Ang dami mong nabigay na ano, insight at options na pwede kong pagpilian.
Pwede yung mm. Oo. Oo. Tsaka kung gusto mo rin ng ano 'no, ng dire-diretsong panonood, yung walang yung walang advertisement, kung meron kang kahati sa babayaran, pwedeng maghati kayo, 'di ba? Ng para ba iisang account ang bilhin niyo, hmm. Kung may, kung may kakilala ka na hilig niya din, 'di ba? Para sa gayon ay ma-avail oo, ma-avail niyo yung, mm, ano yung naka-pro, pro account. <chuckles>
Mm. Hmm sabagay. 'Yung kapatid ko. Mm. Ah 'Yung may account kasi siya pero 'pag halimbawa nanonood siya na sa Netflix, naki-kick ako, ganon.
Oo.
Hindi yata pro 'yun 'no 'pag ganon. Hindi ko din alam, 'di kasi ako maalam sa mga subscription pero 'yun nga, baka bu mag-subscribes na lang din ako ng akin para talagang ano makakanood ako anytime. 'Di na ako mamimili ng oras tapos bibili din ako nung headset kagaya ng ano mo, na-suggest mo. <chuckles>
Oo. Mhm. Oo. Pero Oo, oo, ayon. Tsaka 'yun nga 'yung nasabi mo 'no, pumunta ka sa ibang lugar at tapos dun ka nalang manood. Kung kung may medyo bundok naman diyan, eh, ah pe pero may may signal, punta ka na lang dun, 'di ba? At least wala pang u mag-uutos sa'yo, wala pang, ingay 'di ba?
Hmm. Oo walang makakagulo sa'kin. Ayun thank you pala talaga sa pakikinig ah, nakakatuwa makipagkwentuhan sa'yo ang chill lang. Ah thank you sa mga ano, naisip mong pwede kong gawin, yung mga suggestions. Salamat.
Oo. Mm. Okey walang anuman. Sana ay nakatulong 'yung, ah, konting suggestions ko. Okey paalam.
Okey. Paalam din.